Hmm, actually in terms of ano, ah, tono nung balita, napakahirap niyan sa social media. Kasi unang una text lang yan, di ba, wala yang emosyon pag binabasa. Kung masaya kang babasahin yung balita na, hindi maganda iba yung tono, di ba? So, ang hirap niyan sobra kaya, dapat talaga yung wordings ng news ay neutral kumbaga. Kumbaga ib ibig kong sabihin ng neutral, hindi siya yung parang provoking na merong pinapanigan na side. Kumbaga lagi mong kino-question lang yung ah, katotohanan, laging about dun lang talaga. So pag ganyan na merong parang tono or something, ah, I think hindi siya magandang ano, ah, feeling sa mga manonood 'no. Kasi nagkakaroon sila ng sariling opinyon, lalo na sa social media, yung mga matatanda kung ano anong sinasabi, di ba? Ang dali lang mag-comment ganyan, tsaka mag-share. So hindi siya maganda, kasi nagko-cause siya ng gulo, tapos minsan sino pang matanda sila pa yung nag po-promote ng hates hate speech 'no? Di ba kunyari LGBTQ member yung isa, sasabihin ah, G word or B word mga ganon, di siya maganda, eh. Mm.
Mm, bakit? Oo. Sabagay, mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Kaya nga, di ba? Mm. Totoo. Mm. Oo, madaming ganyan, eh. Mm. Mm.